そうですね。なので、ね、やれば、その、もちろん収益にもつながるし、あとは、その、ね、あの、やればすっきりするのも分かってるんですが、結局なんか、その、忙しい中で、あ、まとまった時間が取れないと、結局ね、なんか、あの、どうでもいいことを始めちゃう傾向にありますね。うん。
はあ。 はい。 ええ。 うーん。 そうなんですね。なんか今まで、その、先延ばししちゃって、その、じゃ、テレビ見ちゃって、ユーチューブ、つ見ちゃったとか、あと、見た後とかに、なんか、どんな気持ちになっちゃったりしましたか？
はい。 <chuckles> はい。ええ。 もうね、ほんとに、滅茶苦茶それは気持ち悪いですね。なんか、日々、「ああ、また進まなかった、ああ、またやらなかった」って、「ほんとに自分って駄目だな」って、「どうしてこうなんだろう」って、もう、ずっと思ってますね。
うーん。 うーん。ただ、それをやれたっていう時は、やっぱり、爽快感があったりするんですか？